Genau, das das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, die mich interessiert. Also, wie veränderst du deine eigene Haltung, wenn du in 'n Gespräch gehst, wo du weißt: „Okay, jetzt möchte ich aktiv zuhören oder jetzt ist es besonders wichtig,“ weil du vielleicht weißt, was die Person vom Vorfeld dir sagen möchte. Wie also, ja, wie veränderst du dich?
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau, so da, ne, diese Körperhaltung. Dann, wenn ich vielleicht auch weiß, der Person geht's nicht gut oder es ist wirklich irgendwie was, dann mache ich das noch bewusster, dann bin ich wirklich noch präsenter. Also, das heißt präsent, finde ich, zeigt sich auch im Körper, also, innere Präsenz. Dann ist 'ne andere Spannung im Körper. Dann lümmele ich halt nicht so im Stuhl rum, so, hä, sondern ich bin aufrecht, vielleicht so 'n bisschen leaning in. Also, ich lehne mich eher so in die Richtung der Person und mehr habe so, also, keine Anspannung, aber 'ne gewisse Spannung im Körper, so ein wirklich so: „Ich bin hier.“ Also, ich zeige meine Präsenz mit so 'ner gewissen Spannung, 'ner positiven Spannung im Körper und auch manchmal 'ne Berührung. Also, gerade wenn ich merke, es ist 'n schwieriges Thema, würde ich auch mal kurz also, nur so ganz vorsichtig mal auf 'n Arm, ne, so, also, Körperkontakt herstellen, außer es ist jemand, den ich nicht mag oder so oder Person, wo's wo es halt nicht passt so.
Mhm. Mhm. Verstehe, ja, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Ah ja, okay, okay, also, ist dir auch schon wichtig. Und w <chuckles> okay, wie siehst du das? Genau, wo siehst du das denn bei dir selbst? Also, wenn das bei dir jemand macht, also, unterscheidest du davon? Also, würdest du sagen, es gibt so Grenzen, wo es eher so aufdringlich wirkt oder gekünstelt wird oder wirkt und ja, wo du das dann eher als störend empfunden hast? Gab's das auch schon?
Meintest du jetzt den Körperkontakt oder? Okay. Hm, ja, also, i ich find's natürlich störend, wenn ich das Gefühl habe, die Person sagen wir mal, es ist jetzt ein Gespräch zwischen Mann und Frau und es geht der anderen Person darum, die will mich halt anfassen. Also, wenn's mehr darum geht und nicht um die Unterstützung. Das wäre eins. Oder, ähm ja, also ich finde, man braucht schon Gespür dafür, ne? Wenn ich merke, die andere Person zieht sich eher zurück und, ne, macht Distanz, dann merke ich, die will wahrscheinlich keine Berührung. Dann laufe ich da patsche ich die jetzt nicht an so. Ist ja bei mir genauso. Wenn ich eher für mich bin, vielleicht mich 'n bisschen verschließe, ne, dann dann wäre das schon, dass ich das dann vielleicht störend finde. Aber meistens so 'n ganz kurze Berührung kann schon kann schon sehr hilfreich sein, finde ich.
Genau, richtig, genau. Ah ja, okay, verstehe. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja.